Iya, kalau kita pikir memang itu bukan cerita aslinya secara bijak sih sebenarnya, ya udah kita biarin aja ya istilahnya kayak, eee, walaupun kita memang mengetahuinya tapi, eee, apa ya bahasa Inggrisnya ya, jangan jadi party pooper gitu katanya, jangan jadi perusak suasana. Jadi, mungkin pas orang ini bercerita memberitahu informasi yang dia sampaikan dan segala macam, ya kita sebagai orang yang sudah mengetahui, lebih baik, eee, mengiyakan saja, karena memang, eee, tidak bisa dipungkiri juga bahwa media sosial ini, eee, justru malah ngebuat banyak orang jadi narsis seperti yang kamu bilang tadi kan heeh. Mereka jadi butuh perhatian, butuh attention dan juga kayak s jadi butuh, eee, semacam apa ya, validasi di dalam media sosial, yang di mana menurut aku sih ini kurang baik ya, karena apabila diberlebihkan juga ya, kalau berlebihan juga ini justru jadi salah satu penyakit yang namanya, eee, na apa ya, eee iya. Atau ins apa ya, narcissistic disorder gitu. Heeh, narcissistic disorder ya, semacam itu yang otomatis ini jadi nggak baguslah buat diri mereka sendiri dan diri setiap individu yang mempunyai hal atau sifat seperti itu. Karena ya balik lagi nanti ujung-ujungnya mereka itu hidupnya bakal banyak kebohongannya, gitu.
<chuckles> Oke. Oh. Mmm. Oke. <chuckles> Ya. Heeh heeh. Mhm. Iya iya. Kenapa tuh? Pick me. kan kan, gede ya, heeh. Oke. <chuckles> Bohongan ya, banyak dramanya ya. Oke, wah menarik banget ya tentang sosial media ini, ternyata gak hanya dampak positif ya, ternyata ada juga dampak negatifnya. Namun nih, kalau tentang mungkin ya ada dampak negatif itu ya, seperti mungkin cerita yang tadi dilebih-lebihkan gitulah. Nah, Kakak nih pernah nggak sih ngalamin kayak mungkin sebenarnya, eee, salah paham gitu ya sosial media, tentang cerita gitu. Entah mungkin salah paham tentang hubungan, tentang bertetangga, atau mungkin berkeluarga nih, gara-gara mungkin cerita gitu, cerita di sosial media nih, Kak.
Betul. Betul betul. Heeh.